अच्छा। फ़िर?
उस होल में से उन्होंने एक एक-एक अमरूद ऐसे करके फेंक रही थीं और मैं ख़ाए जा रही थी खुशी से। मैंने कहा चलो कोई बात नहीं मैं ख़ाए जाती हूँ। डर भाग गया लेक़िन मैं ख़ाते-ख़ाते फ़िर ना मैं सो गई।
अरे बाप रे! डर भाग गया आपका उस वक़्त? <chuckles> आह। <laughs> सही।
<laughs> उसके बाद लेक़िन मैं कभी लाला के बागीचा में नहीं गई क्योंकि भूत से ज़्यादा मुझे अपनी मम्मी के थप्पड़ का डर लग गया था। ऊपर से मेरा अमरूद भी अमरूद भी छीना गया था ना।
हाँ, वो एक सबक आपको <chuckles> हाँ, बिल्कुल मतलब इतनी मेहनत करके भी हाथ कुछ नहीं लगा तो हाँ दुख तो हुआ ही होगा बिल्कुल।
बिल्कुल, मतलब जिस तरीक़े से हाथ लगा भी उस तरीक़े में सज़ा भी तो साथ में थी। तो उसमें मुझे इतना मज़ा नहीं आया। वो मज़ा तब आता जब मैं ताऊ जी की बेटी को या फ़िर किसी अपने समकक्ष क समान के बच्चे को ना चिढ़ा-चिढ़ा के ख़ाती तो उसमें ज़्यादा मज़ा आता है। हाँ, वो बच्चों का ना वो बचपना बहुत ख़ूबसूरत कि सामने वाले को आप तरसा रहे हो।
हाँ, बिल्कुल। हाँ। वो चिढ़ा के ख़ाती, तरसाती उसको जी। <chuckles> बिल्कुल, ये तो आपने बहुत ही--
तो अ, मेरे बचपन में कहीं भी केक नहीं था, पेस्ट्री नहीं थी। ये सब चीजें थी नहीं। मेरे बचपन में थी कि रोटी लिया, रोटी के ऊपर आपने घी नमक डाल दिया, घी चीनी डाल ली। अगर बच्चा सब्ज़ी से नहीं ख़ा रहा है तो। और बुकनी बनाती थी मेरी मम्मी। तो बुकनी मसालों से बनती थी बहुत सारी चीज़ों से। कम से कम 12 रकम के मसाले होते थे उसमें पड़ते थे। तो वो हमारे शरीर को गर्म रखते हैं। तो ठंडियों में पड़ता है वो।
हाँ, बिल्कुल। जी। हुँ, हुँ, हुँ। बिल्कुल। अच्छा, अच्छा। जी। अच्छा। अच्छा। ओह ये
तो वो सब चीज़ें म मेरी मम्मी डाल कर के बनाती थी रोटी और वो जो स्वाद आता था।
नहीं ये तो आपने वाक़ई मैं समझ सकती हूँ और मुझे लगता है इसके सामने तो जो आप कह रही हैं आपने केक-पेस्ट्री नहीं खाए, उनका कोई जो तोड़ ही नहीं है क्योंकि आपने जिन चीज़ों का मज़ा लिया है वो तो आपको मतलब अ, और आप महसूस भी नहीं करवा सकतीं किसी और को नहीं सच में।
उनका कोई तोड़ नहीं है। हम्म। नहीं करवा सकती हूँ। जब तक इंसान वो ख़ाएगा नहीं, जिएगा नहीं तब तक उसे महसूस नहीं होगा। ख़ैर अब तो मैं बड़ी हो गई हूँ और मैं शहर में आ चुकी हूँ बहुत समय से और शहरीकरण के वातावरण में मतलब बिल्कुल बँध चुकी हूँ। तो अब मुझे गाँव के बचपन की यादें तो याद आती हैं लेक़िन ये शहर वाली चीज़ें मुझे ना ज़्यादा अपनी तरफ़ रिझा के रखीं हैं। मुझे ऐसा फ़ील होने लगा है। ये महसूस कर सकती हूँ क्योंकि यहाँ पे जितनी सारी चीज़ें मेरे घर में मैं देखती हूँ कि एसी है, टीवी है, ल दिन भर तो एक तो लाइट रहती है। हमारे गाँव में आज भी लाइट नहीं रहती है आपको पता है? 12-12 ते 14-14 घंटे लाइट नहीं रहती है हमारे यहाँ पे। तो बहुत सारी समस्याओं का हमें सामना करना पड़ता है।
जी, जी, जी। हुँ, हुँ। हाँ, हो सकता है। जी, जी। जी, बिल्कुल। अच्छा, ओह! हाँ, ये तो है। पर मुझे लगता है ये अच्छी बात है कि आपने शहर में रहकर भी आपने जो बचपन की याद है उसको संजोकर रखा है और अभी-भी आप इस तरह से उसे बया बता रही हैं तो मुझे लगता है आपके अंदर पूरी तरह से समाई हुई है ऐसा लगता है वो याद। जी, नहीं मुझे भी आपसे बात करके और आपकी जो अ, यादें थीं उससे मुझे ख़ुद से जुड़ाव महसूस हुआ। मुझे बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके और मैं भी उम्मीद करती हूँ कि दोबारा हम मिलेंगे और ऐसी ही बातचीत करेंगे। आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। नमस्कार।
अरे वो तो बहुत ही ख़ूबसूरत है। बहुत ज़्यादा, बहुत ज़्यादा। <laughs> हमें भी। जी नमस्कार।